قُل لي بقى إزاي بتتعامل مع قلق ييجي لك يمنعك، آآ، من النوم، يعني يوصّلك لدرجة إنك مش عارف تنام؟
بُصّي هو فعلًا الموضوع ده صعب أوي بالنسبة لي، وي مش باعرف أتعامل بيه ب بشكل نهائي يعني، باحاول على قد ما أقدر يعني بس، فاهمة؟ حتّة القلق دي عامةً مسببة لي مشاكل كتير. ف
ياه! آه، بتوصل معاك للدرجة دي فعلًا إن يعني مرّيت بحالة زي كده إن يبقى عندك قلق أو حاجة بتفكّر فيها لدرجة إنك مش عارف تنام منها؟
يعني ده بيحصل معايا كتير، خصوصًا في حاج آه، في حاجات كتير زي مثلًا الشغل مثلًا، يعني أنا كنت لمّا بآجي أعمل مقابلات أو الحاجات دي <tsk> بابقى خلا ب عارف إن أنا عندي مقابلة بُكرة، اللي هو الinterview، فباقعد بقى طول اليوم قلقان، ط طول اليوم بافكّر، أنا هاعمِل إيه؟ الدنيا هتبقى عاملة إزاي؟ طَب هو هيبقى شايفني كويس؟ طَب أنا المفروض أعمل ياه ده بيبقى حاجة فظيعة الصراحة، أنا نَفْسي ب ب مستتقلها.
كتير. آه. آه. إمم. احكِ لي موقِف مرّيت بيه، احكِ لي موقِف مرّيت بيه، آآ، ف في يوم كده و أو من الكتير اللي أنت مرّيت بيهم.
إمم. هاقول لِك، حتة زي ما باقول لِك حتة الinterview بالنسبة لي، بتبقى حاجة كده حاجة فيصلية بالنسبة لي، اللي هو إيه؟ دي حاجة يا إما هتخلّيني أكمل في الشغل، يا إما خلاص بقى هي هاقف كده و وأبقى برّة. فأنا كانت عاجباني شركة أوي، وكانت شركة كويسة بالنسبة لي أوي، وكان الinterview ده بالنسبة لي حرفيًا هيبقى نقلة كبيرة أوي بالنسبة لي. تمام؟
امم. امم. آه.
فاللي هو قعدت كده طول اليوم أقعد بقى أذاكر ال آآ عارفة الSocial Media بقى أقعد أدور على الYouTube والحاجات دي، اللي هو <chuckles> اللي هو طبيعة اللي قدامي وافهم اللي قدامي في الinterview وإن أنا والدخلة، اللي أنا أخش إزاي، واللي أنا أخبّط والّا لأ، و <chuckles> حاجات كده
ده أنت قاعد تدرس، آآ يعني كل الموضوع من كل الجوانب، بتحضر نفسك زي ما بيقولوا.
آه، آآ باقول لِك لدرجة إن هو حاجة بالنسبة لي مرحلة انتقالية هتبقى بالنسبة لي لو حرفيًا كانت حصلت، <tsk> كنت هابقى في حتة تانية. فاللي هو كان طول اليوم قلقان بقى، هل هي الدخلة بتاعتي هتبقى فعلًا هاعرف أعملها؟ وأبدأ أعمل حاجات فعلًا عملي، اللي هو أطلع برّة الأوضة، وأبدأ أخش وأعمل وأشوف reactionاتي وأعمل الحاجات دي وأصور فيديو. آآ، متخيلة إن <chuckles> أنا، ده أنا طول اليوم بب عايش في مسرحية الصراحة، يعني بامثل بقى وباعمل اللي هو إيه؟ عايز أطلع ب بأحسن دور وأحسن حال. آآ، امم.
امم. امم. امم. ياه! للدرجة دي؟ <laughs> آه. آه. طب واللي حواليك، آآ حسوا بيك؟ يعني في البيت كان الوضع عامل إزاي؟
بس الوضع اللي هُم إيه؟ عيّل مجنون بقى، اللي هو <laughs> عمّال يعمل حاجات غريبة وعم عمّال يكلّم نفْسه، وأنت بتعمل إيه يا ابني ومش عارف إيه وبتاع، <tsk> فسيبوني بس في حالي بقى، سيبوني في حالي، أنا ب باعمل حاجة بس مُهمة فاللي همُ بالنسبة لهم إن اللي هو إيه الهبل اللي أنا باعمله ده؟ <laughs>
<chuckles> ياه! أنت فعلًا يعني كنت متوتر بشكل فظيع يعني وقلقان بجد يعني وفضلت وفضلت كده طول اليوم؟ ولحد، يعني، وص وبالليل ما عرفتش تنام كمان؟
بالنسبة لي كانت حاجة حلوة إمم. طول اليوم حرفيًا عايز أقول لِك ال إطلاقًا، حتة النوم ده أنا أصلًا بابقى باجي بالليل في الأيام العادية بابقى ميّت، عايز أنام بأي طريقة فعارفة اليوم ده؟ ولا الهوا، ولا حياة لمن تنادي إطلاقًا. حتة ده مفيش، مش عايز أنام كُل أمّا آجي مثلًا أنام على السرير أو حاجة أحط راسي على المخدة
آه. إمم.
طَب هو إيه ده؟ ده أنا نسيت حاجة، لأ، لازمًا أروح أشوفها أعملها إزاي أقوم، أشوف آه <tsk> وأراجع الورق اللي أنا كنت كاتبه، اللي هو حاجات بتساعدني بقى اللي هو المفروض أقول كذا وإن أعمل كذا وأقعد أراجع، وآجي أنام تاني، ما أعرفش، أروح أقوم، وهكذا بقى، حتة توتر وقلق، حرفيًا رهيب أوي بالنسبة لي <tsk> فتع
آه آه. إمم. آه، وعدّيت الليلة إزاي؟ يعني م ما عرفتش تتغلّب عليها خالص أو يعني اتعاملت إزاي معاها؟ إمم.
إمم، ده كانت كانت مشكلة بالنسبة لي حرفيًا قعدت كده لغاية الساعة 04:00 تمام؟ أصحى وأ يعني أريّح شوية وأقوم، أريّح وأقوم، ما نمتش خالص جيت 04:00 خلاص أنا تعبت من كتر القومان و وال إن أنا أقوم و وأنام، أقوم وأنام، أقوم وأنام خلاص، فرهدت أصلًا، فغصبٍ عنّي رُحت نايم وع نمت حوالي 3 ساعات، وبعد ال3 ساعات رُحت صاحي.
إمم. إمم.
فالهمدان الصراحة هو اللي اللي خلّاني
يعني يعني يُعتبر يُعتبر إن أنت، آآ، يعني زي ما بتقول نمت بعد ما تعبت، يعني خلاص النوم هو اللي غلبك ما آه، ما عرفتش <laughs> تقاوم القلق أو أو تلّغي شوية ال آه آه يا خبر! آه آه.
بالضبط. لأ، ما عرفتش ما عرفتش أقاوم. أبدًا، ما عرفتش أحل المشكلة، أنا باقول لِك مشكلة فعلًا، آآ، مش عارف بقى هي عصبية نفْسية، مش ع مش فاهم ما عرفتش الصراحة أحلّلها، يعني ما ما قدرتش أعمل حاجة غير إن أنا عايز أعدّي الinterview وعايز أعمله، فأنا خلاص أنا لو جيت على نفْس الحتة دي، يعني لو جيت على نفْس الساعة دي، هي اللي هتخلّيني فعلًا أعدّي إحساس بقى الإحساس دوّة، فاهمة؟
آه. آه. إحساس كده آه آه طَب ويا ترى، آآ، رُحت كمّلت وفعلًا عدّيت الinterview والّا ما حصلش والّا إيه اللي حصل؟
إحساس بالذنب إمم. رُحت الinterview، والمدير كان مبسوط مني جدًا، وإن هو كان فرحان إن أنا فعلًا عندي الحاجات دي، وإن أنا فعلًا كل حاجة اتعلُمتها من من الأيام اللي فاتت، حاولت إن أنا أبيّنها فعلًا، بس الفكرة كُلّها إن الشركة من برّا، تمام؟ والشركة بيخش يعني بيترشّح لها كذا حد وأنا كنت من ضمنهم همُ اختاروا للأقدمية، للناس اللي هي خِبرة أكبر يعني بس ف فأنا إمم، اترفضت.
إمم. إمم. آه. إمم، امم. فيعني، آآ، نج يعني أنت ما كمّلتش بقى معاهم أو ما ما اختركش.
ما كمّلتش بس ما زعلتش على فكرة لإن أنا جالي feedback، يعني جالي feedback اللي أنا كويس، وإن الinterview كويس، والدنيا كويسة، بس الفكرة إن هُم خدوا خِبرة أعلى مني، حد خِبرة مش شرط إن هو يكون شاطر، بس على قد ما هو إمم، على قد ما هو خِبرة يعني بس هُم ده اللي كان محتاجينه بالضبط، فده اللي هُم بالضبط إمم.
إمم. إمم. آه، مش حاجة آه آه آه، آه مش تقصير منك أو حاجة آه طَب يا ترى آه يا ترى أنت، آآ، يعني ما اتغيّرتش أو أو ده ما عملّكش تفكير تاني دفعك لقدام، قال لك يعني ما توصلش نفْسك لحاجة زي كده؟ والّا لسه زي ما أنت برضو، آآ، في مواضيع أو في حاجات ممكن تقلقك، تمنعك من إنك أنت تروح في النوم؟ يعني آه.
أدائك طبعًا إمم. لا، لا، لأ، اتغيّرت تمامًا. يعني آه، ح حاجات كتيرة أوي اتغيّرت.
اتغيّرت آه. إمم. إزاي بقى؟ آه. م يا ترى برضه آآ يعني الموضوع ده كان يعتبر سبب كويس في إن يخلّيك تفكّر صح أو أو خلّاك إنّك آآ تتغيّر في شيء زي كده إنّك حرمت ما تنامش أو يضّيع ي يومك أو ليلك. طيب يا ترى فيه موقف حصل تاني مثلًا وكان في موضوع بتفكّر فيه أو حاجة قلقاك، كان عكس كده بقى؟ آه، عكس كده، أنت بقى ه
إمم. آه، أنتِ كده بقى <chuckles> أيوه، أنتِ كده جيتِ عند نقطة حلوة. إمم.
نجحت إنّك ما توصّلش نَفسك إنّك ما تنامش أو تبقى مُلفِت للي حواليك لدرجة إيه من القلق والتوتُّر اللي أنت فيه؟
ما لأ، أنا هاقول لِك بقى موقف نَفس اللي حصل معايا ده، بس أنا كنت عنيد مع نَفسي، اللي هو إيه، كان برضه حتّة interview وي و وشغلانة وكده، وكانت برضه بالنسبة لي مهمة، تمام، فأنا قُلت إيه بقى، قُلت ال ج جِبت وادّيت مع نَفسي كده، وقُلت خلاص، أنا المرّة اللي فاتت عملت مجهود وتعبت نَفسي وقلقت وبتاع، وفي الآخر ربنا ما إيه، ما كتبهاليش. فاللي هو اللي ربنا كاتبه لِك أو كاتبه لأي حد هو اللي هيتم. فأنا ليه أقلق نَفسي وات وأعمل نَفسي وأوجع نفسي؟ فقُلت أنا أذاكر واجتهد في الأول، وقبل ال قبل الinterview بيوم، ده عادي هامشّي الدنيا، ه هافتح الsocial media عادي، هافُك عن نَفسي، هارفّه الكلام ده، ولو أنا مش وم لأ، حسيّت نَفسي اللي أنا ناسي حاجة أو بتاع، مش هابُصّ عليها، مش مشكلة، ما ما تفرقش معايا.
آه. إمم. إمم، إمم. آه، صحيح. إمم. ياه! إمم. إمم، إمم.
ف أيوه، أنا قُلت كده لنَفسي، لأن أنا تعبت حرفيًا من المرّة اللي فاتت وي قلق وتوتُّر، وكان بيأثّر عليّا جامد، فقُلت خلاص، إيه المشكلة لمّا أجرّب المرّة دي؟ قعدت أدّي لنَفسي حافز كده، وأقول لنَفسي إيه، ما دام أنت هتخُش في الحوار، يعني خلاص اتأقلمت في الحوار أو بتاع هتعرف ترُد، فسيبك بقى من حتّة المذاكرة وحتّة أنت هتخُش إزاي وتخرج إزاي والكلام ده.
آه. وتوتّر نَفسك بقى وتعيش بقى الليلة كلّها قلقان والّا اليوم كلّه. آه، برافو عليك. آه، آه. كويس إنّك رجعت نَفسك. آه، آه، حلو.
بالضبط. أف فعارفة بقى آه، رجعت وضبّطت الدنيا. عارفة بقى النتيجة كانت إيه؟ كانت اللي هو أنا فعلًا رُحت الinterview وكنت واثق من نَفسي، وحتى لو في أسئلة هو سألهاني وأنا ما كنتش عارفها، كنت باحاول أجاوب بطريقة منطقية، بطريقة اللي هو تحسّسه اللي أنا مش فاهم، يعني تحسّسه إن أنا فاهم والدنيا تمام وبالنسبة لي، أو باحاول أو الكلام ده. واتقبلت والدنيا كانت تمام ومن هنا بقى خدت الموقف اللي هو إيه، ما ك ما آخُدش كل حاجة على أعصابي، وما آخُدش اللي هو التوتُّر والقلق ده بي جدًا.
إمم. إمم. إمم، إمم. إمم. فرقت معاك. فرقت معاك في التفكير و وحسّيت إنّك يعني أنت كنت غلطان يعني في إنّك أنت كنت بتفكّر بتوتّر زيادة وقلق زيادة؟
جدًا، فوق ما تتخيّلي. حتّة اللي هو أنا اتحوّلت من من حد اللي هو على طول بيوتّر نَفسه وبيقلّق نَفسه، واللي هو لازمًا أعمل كده وكده، لحد <chuckles> مش عايز أقول اللي هي برود ك كبارد أو كده، لأ، هو حد هادي، حد بياخد ال الأمور ببساطة، إيه المشكلة يعني؟ هو أنا لازمًا أنا آخُش كده وفاهم كل حاجة؟
إمم. إمم. إمم، إمم. آه. تفضل قلقان أو آه، يعني ز يعني آآ لقيت نَفسك كده إن بتقول إزاي تفضل أو توصّل نَفسك لمرحلة إنّك حتى ما تنامش، يمكن يومك يبقى كلّه مُتعِب، أكيد مُتعِب في كل شيء طبعًا. إمم، إمم.
بالضبط. آه، اللي هو لو أنا ما نمتش أصلًا كويس، أنا ممكن توصل لي الدرجة اللي أنا أصلًا ما أقدرش أروح الinterview، فهتبقى حالة عكسية تمامًا.
يبقى ما عملتش حاجة، آه، آه، برافو عليك. إمم، إمم.
بالضبط. فاللي هو قعدت بقى أشوف نَفسي وأشوف دخلاتي بقى منين، وأشوف اللي هو إيه، <tsk> حاولت على قد ما أقدر أوازن الدنيا. أنا ذاكرت قبل الinterview بشوية، اللي هو قبليها ب بيومين، بس ال اليوم اللي قبليها ده على طول بقى بدأت اللي هو رفّهت شوية، فتحت الsocial. أح حاسة اللي هو فعارفة اللي إيه، باخفّف التوتُّر والقلق بالنسبة لي يعني، الدنيا عادي، سهلة، بسيطة. بس، فده اللي ساعدني كتير يعني، ده الحاجة ال الموقف يعني اللي ساعدني.
إمم. آه، آه. فهمتك، آه. إمم. آه، طَب ويا ترى آآ فيه حد يعني من اللي حواليك لاحظ عليك إن أنت بدأت تتغيّر أو تفكيرك لواحده والّا هم كمان برضه ساعدوك ب برأي أو قالوا لك، يعني آآ غلط عليك أو كده، يعني غير بقى إن هم كانوا بيضحكوا مثلًا أو يقولوا عليك، يعني م بتعمل كده ليه؟ أو آه، آآ في حد خَد باله مثلًا و وحاول يتكلّم معاك أو يلفِت نظرك يعني يقول لك ده كتير عليك صحّيًا ونفسيًا والتوتُّر هيتعبك، سمعت الكلام ده؟
بُصّي، هم على طول إمم. إيه العمل و <laughs> ياه! عايز أقول لِك مامتي على طول بتقول لي الكلام ده. مامتي على طول اللي هو طول الوقت، حتى لو أنا مش باعمل مجهود على فكرة، يعني أنا لو لو هي عارفة إن أنا في حاجة آآ عليّا بكرة مهمة، أو في interview أو في أي حاجة، هي من نَفسها تخُش تقول لي: "ما تقلقش، ما توتّرش نَفسك، عادي، اللي اللي ربنا كاتبه لك هو اللي هيتم." آآ وتقعد تدعي لي بقى، وتقعد تقول لي حاجات، فاهمة، فاللي هو من غير أصلًا ما ت ما تحس إن أنا بتنطّط كده، والّا إن أنا ال باخرج وأخُش وأعمل والكلام ده.
إمم. إمم، إمم. إمم. إمم. أيوه، أيوه. لقيتك اتغيّرت كده بسبب موقف أنت مرّيت بيه. إمم.
إمم، فاللي هو على طول الصراحة بتشجّعني، على طول بتقول لي اللي إيه، "آآ، خُد بالك من، كذا." بم ما بتبقاش شايلة هَم الحاجة.
برافو عليها، آه. آه. وأنت بتسمع كلامها؟ بتسمع كلامها والّا زي ما قُلت لك، لازم تجرّب بنَفسك أو يعني أنت ما اتغيّرتش إلّا لمّا جرّبت أصلًا الموقف اللي مَر عليك؟
إمم. لأ بُصّي، هو أنا بالنسبة لي عانيت في حتّة التجربة لازمًا أنا أت أجرّب عشان أفهم أو أجرّب عشان أتعلّم. من النوع اللي هو آه، من النوع اللي هو بيغلط عشان يتعلّم، فاهمة ع الحتّة دي؟ حتى لو الغلط بالنسبة لي إيه أو العواقب إيه، أنا لازمًا أحس الحاجة أو أحُط بإيدي كده و <tsk> آآ من غير كده مش باعرف الصراحة، حتى لو حد قال لي نصح
إمم. إمم. عشان تقتنع، آه. إمم. آه. آه، ده بيخلّيك آه، ده بيخلّيك مُقتنع بالحاجة وأنت بتعملها أكتر. إمم، إمم.
جدًا. اللي هو فاهمة، حد قعد ينصحني ويقول لي: "خلّي بالك، ده بلاش، <chuckles> خلّي بالك"، مش عارفة إيه. اللي هو أنا عنيد بقى في الحتّة دي. طَب ليه، ليه بلاش؟ طَب ما أنا ممكن أخلّيها <chuckles> ممكن أخلّيها تنفع. فلأ، أنا فعلًا لازمًا في الحتّة دي باحاول أضبّطها الصراحة عندي عشان بتعمل لي مشاكل. إمم.
إمم، إمم. <chuckles> ليه بقى؟ آه. ياه! <laughs> أكيد طبعًا. طيب قُل لي بقى يعني إيه آآ إيه نصايحك، آآ، لحد بيمُر بال بالمشاكل بتاعة القلق لدرجة إن بتخلّيه ما بينامش كويس ويوصل لمرحلة صعبة في قلِّة النوم؟ تنصحه ي يروح لمُتخصّص والّا الأول فيه خطوات أنت شايف آآ المفروض يعملها أو يتّابعها، يجرّب عشان آآ يبعد عن القلق ده، القلق ده بيوصل لمرحلة صعبة من المرض والتعب يعني؟
إمم. إمم. ح ب ممكن يوصّل لحالة نفسيّة فعلًا. بس أنا آآ بالنسبة لي يعني مش بانصح الصراحة إن حد يروح لمُتخصّص أو ح يعني دكتور نفساني أو الكلام ده. أصل هي مش مستاهلة، هو أنت اللي أنت اللي عارف شخصيتك وأنت اللي عارف نَفسك، فأنت أكتر واحد طبيب لنَفسك في الحالة دي، أنت اللي هتعالج نَفسك. آه، أنت اللي هتعالج بنَفسك، أنت لازمًا تقعد مع نَفسك كده وتسأل، طَب أنت بتتوتّر ليه، إيه اللي بيقلّقك، إيه اللي بيتعبك؟ وتبدأ من من الحتّت دي، تبدأ تحط كده آآ حلول وتبدأ تجرّب الحلول دي وأنت أكتر واحد هتفهم نَفسك وهتقدر توصل لأحسن حاجة. فأنت ما توتّرش نَفسك، أنت كويس، ما فيش أي مشكلة. اتّك بس على الحاجات اللي أنا ال اللي باقولها لك دي وخلاص. يعني الدنيا هتبقى متضبّطة يعني، بس.
إمم. آه. إمم. يبدأ بنَفسه يعني. إمم. إمم. إمم. إمم. حلو أوي. جميل الموضوع جدًا ونصايحك فيه حلوة، وأنا مبسوطة أوي للكلام معاك، وأشكرك جدًا.
وأنا كمان اتبسطت بالكلام معاكِ، آآ شكرًا ليكِ.